Bạn ơi, mình thấy ở trong công việc á thì mình thường, kiểu như là, ờ, hoàn thành cái công việc rất là chậm, nhưng mà hông có phải là mình lười nha, mình thấy là do cái cá tính của mình muốn cái gì nó cũng hoàn hảo, cái gì cũng phải, ơ, xuất sắc đó và cũng phải, ơ, hợp với cái ý của mình ngay từ đầu tiên thì mình mới bắt đầu làm được, cho nên là mình cũng thấy rất là khó để mà có thể bắt đầu một cái gì đó, ừm, vào vào cái giai đoạn đầu. Thực ra là mình làm trong, ơ, cái lĩnh vực thiết kế, cũng như là lên ý tưởng, cho nên là khi mà không có một cái ý tưởng nó hay, hay là không có ý tưởng nó độc đáo mà nó khác biệt với những cái gì mình đã từng làm đó, thì mình sẽ thấy là mình không có cảm hứng và cái sản phẩm của mình ra nó cũng không có được ưng ý cho lắm. Cho nên là dẫn tới cái việc là mình cứ chờ khi nào mà có ý tưởng mình mới bắt đầu làm, thì đến khi mà, ờ, thời gian trôi qua được một nửa thời gian rồi, có khi là còn chút xíu thời gian thôi à, mình mới bất đầu làm. Cho nên dẫn tới những cái giai đoạn mà, ừm, gần tới cái hạn nộp á, thì mình có cái cảm giác như là, ờ, rất là áp lực về cái mặt thời gian, rồi khủng hoảng tinh thần khá là nhiều. Cho nên là mình cũng hông biết được là làm cách nào để mà có thể cân bằng được cái sản phẩm của mình có chất lượng tốt, cũng như là cái thời gian mà nó vẫn có nộp tốt hông bạn? Bạn có thể cho mình cái lời khuyên được hông?
Ừm, mình hiểu này. Ồ! Ừm. Ồ. Mình hiểu này. Ừm, và mình cũng đã lắng nghe thấy bạn rồi. Và mình cũng muốn nói rằng ấy, thực ra cái việc mà cái sự cầu toàn này nó dẫn đến cái sự trì hoãn ha, đúng là một cái vòng lặp mà có rất là nhiều người người ta thông minh, và người ta có trách nhiệm đang bị rơi vào cái vòng lặp đó, giống như bạn đó bạn ạ. Cũng không phải là do bạn lười, hay làm thực ra hay là do bạn là cảm thấy trì hoãn hay gì đâu, mà thực ra là do bạn quá là quan tâm quá nhiều đến chất lượng này, đến cái việc mình phải làm cho đúng hạn, dẫn đến là kiểu mỗi lần lắp tàu lại ấy, là lại cảm thấy cũng có cái sự áp lực mà, đó. Nhưng mà không có sao đây nha, mình sẽ ở đây lắng nghe bạn, và cùng với bạn tìm có thể tìm ra được những cái khúc mắc và có thể tháo gỡ những cái khúc mắc của bạn ha. Đầu tiên ấy, có thể là cho mình hỏi một chút xíu nha, mỗi khi mà bạn trì hoãn ấy bạn, thì thường nhá trong đầu bạn thường sẽ có cái câu nói nào sẽ lặp đi lặp lại nhỉ? Ví dụ như là "Việc này chưa đủ tốt" này, hay "Làm vậy thì người ta sẽ nghĩ như thế nào?" Hay là, kiểu "Phải làm sao cho nó phải thật hoàn hảo thì mới đáng phải làm"? Liệu trong đầu bạn có những cái câu hỏi như thế không?
Ừm. Ừm. OK. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ừm, thiệt ra là mỗi khi bắt đầu một cái gì đó thì mình sẽ có một cái, kiểu như là "À, cái sản phẩm nay này này nó sẽ có đẹp hông? Rồi nó có có đúng với cái những cái gì người ta yêu cầu về công năng sử dụng, về những cái hình thức mà người ta mong muốn cái sản phẩm ra như thế nào hông?" Nhưng mà cái câu hỏi luôn đau đáu trong lòng mình nó lớn hơn nữa là "Làm sao để cái sản phẩm này nó luôn độc đáo và nó luôn xuất sắc?" Kiểu như là, trên thị trường nó chưa có cái này nè, rồi, ờ, bản thân cái kho dự án trước đây của mình cũng chưa bao giờ có dự án như vậy, để cho mình có thể đưa vô cái hồ sơ thiết kế của mình, để mà có thể, à, có nhiều sản phẩm đa dạng hơn đó. Cho nên là cái câu hỏi cứ lặp lại trong đầu mình là "À, làm sao đây?" Trên thị trường nó chưa có, và nó vẫn khác biệt để mà nó tạo được cái lợi thế cạnh tranh so với những cái sản phẩm khác nữa. Cho nên là nó nó làm cho mình suy nghĩ như vậy, cũng rất là khó luôn. Đó, để mà tìm ra cái câu trả lời cho nó thì phải mất rất là nhiều thời gian của mình luôn đó bạn.
Ừm. Ừm, ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm. Mình hiểu nha. Ừm. Đúng rồi, nhưng mà thực xa là điều đó cũng cho thấy là bạn là một con người vô cùng là có trách nhiệm này. Trách nhiệm với những gì mình đang làm, với mong muốn rằng là những cái sản phẩm của mình là những cái sản phẩm có thể là ghi được cái dấu ấn của mình này, và tạo ra được một cái sự độc đáo ở trên thị trường mà, có đúng không? Thực ra điều đó cũng là một cái khía cạnh vô cùng là tốt đó bạn ạ. Nhưng mà nha, ví dụ ấy, không biết là cái điều tệ nhất mà bạn sợ nó sẽ xảy ra nếu mà bạn làm cái công việc này chưa hoàn hảo thì sẽ là gì nhỉ?
Đúng rồi. Ừm. Nếu mà làm hông hà hoàn hảo, chắc là cái uy tín của mình nè, rồi cái thương hiệu cá nhân của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì mình cũng đã xây dựng, kiểu như là, cái sản phẩm mình theo một cái, ơ, ờ, chất lượng như vậy rồi, mà tự nhiên cái nó hông hoàn hảo, nó lại đi xuống, rồi người ta lại nhìn nhận ra như thế nào? Đó, cho nên là nếu hông hoàn hảo thì có rất nhiều cái, ơ, diễn ra trong đầu mình, mà, ừm, chủ yếu là từ đánh giá của khách hàng, cũng như là cái người mà nhận sản phẩm của mình đó bạn, thì nó cũng ảnh hưởng, nhưng đúng hông bạn?
Ừm. Đúng rồi, cũng khá là ảnh hưởng mà, có đúng không? Nhưng mà liệu ấy, có cái lúc nào nha mà những cái sản phẩm bạn từng làm nó không hoàn hảo như bạn nghĩ đi, nhưng mà kết quả nó vẫn ổn không? Hoặc là, kiểu, nó còn tốt hơn bạn nghĩ không bạn?
Ừm. Mình cũng, ơ, chưa biết có tốt hơn hay không, nhưng mà cũng có một số lần thì mình cũng đưa những cái phương án, à, à, dự phòng rồi thì nó người ta cũng cho qua và người ta cũng, à, duyệt phương án. Nói chung là có thể là cái kỳ vọng người ta cũng chỉ tới mức đó thôi, chứ hông có suy nghĩ nhiều như mình. Ừm, chủ yếu là mình lo xa, mình dự phòng rất là nhiều để mình có thể cái một phương án nào đó nó nó nó thỏa mãn cái, a, nhu cầu cá nhân của mình thôi, chứ có thể là người ta cũng cần ở cái mức đó thôi à, cũng cơ bản. Nói chung là một số sản phẩm thì nó cũng không có cần quá là cầu kì, người ta chỉ cần là, à, ờ, thiết kế nhanh rồi, à, có thể là bán ra thị trường sớm, kiểu như vậy thôi, chứ cũng hông có cần nó quá là có nhiều câu chuyện thương hiệu hay là độc đáo gì đâu bạn.
Ờ. Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ưm. Mình rất là hiểu luôn, và có lẽ là cái sự cầu toàn của bạn nó đến từ chính bản thân bạn, có đúng không? Chứ không phải là cái cầu toàn dành cho người khác nhỉ? Một mình bạn bạn đang mong muốn rằng là bản thân có thể, có khả năng làm được những cái điều tốt nhất này, có đúng không? Bạn mong muốn rằng là bản thân mình cũng có thể làm được ra những cái điều tốt nhất như thế, điều đó cũng dẫn đến là cái sự cầu toàn cho bản thân ha? Và nhưng mà liệu cái điều đó lại dẫn đến một cái kết quả, đó chính là mình cứ trì hoãn nhỉ? Nó như là, kiểu, phải hoàn hảo thì mình mới làm này. Vậy liệu không biết nha, là ở trong cái công việc của bạn ấy, bạn đã thử những cái cách nào để có thể vượt qua được cái sự trì hoãn chưa?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thiệt ra là mình cũng thử, ví dụ như là trong giai đoạn của mình sẽ có những cái giai đoạn mà ra ý tưởng là đầu tiên, xong rồi sau đó mới giai đoạn, à, vẽ và thành hình cái thiết kế để mà đóng gói đưa khách hàng. Thì trong giai đoạn mà đưa ra ý tưởng thì mình cũng cố gắng là, ờ, phác họa nhiều nhất có thể, hoặc là lên mạng nghiên cứu rất là nhiều cái xu hướng diễn ra nhất có thể để mà có mình có thể, à, vô được cái guồng để mình có thể bắt đầu ngay lập tức. Nhưng mà đó, như là cái tính mình đó giờ thì, ừm, nghiên cứu cái gì cũng rất là lâu để mà có thể đưa ra một cái, à, bài toán để mà giải ra nó chi tiết nhất, hoặc là cái phác thảo cũng phải, ơ, ở một cái mức độ, ờ, nó tốt đẹp ngay từ đầu. Cho nên là mặc dù mình cũng đã thử để bắt đầu nó sớm rồi, nhưng mà nó vẫn lại vô một cái vòng lặp của mình là, à, phải chần chừ, phải ra một cái gì đó, ờ, nó đẹp hơn thì mình mới có thể tự tin để mình xúc tiến cái bước tiếp theo đó. Cho nên là hông biết như thế nào nữa bạn.
Ừm. Ồ! Ừm. Mình hiểu này. Ồ! Ừm, mình rất là hiểu luôn. Và á mình có một cái câu hỏi cho bạn nha, liệu nếu mà không có ai đánh giá bạn đi, tự không có ai xem kết quả này đi, thì không biết là bạn còn sợ phải trì hoãn hay là bạn còn sợ là cái kết quả của mình nó không có được sự hoàn hảo không?
Ừm. Ừm, thực sự là nếu mà không có ai xem, ừm, không có ai trân trọng cái những gì mình làm ra thì mình, ờ, làm tốt đến như vậy để làm gì? Cho nên là mình cũng thấy là, ờ, kiểu như là, bản thân của mình một phần cũng hy vọng cái sản phẩm của mình nó tốt đẹp, nhưng mà nếu mà người ta hông công nhận á thì chắc là, ờ, mình cũng, ừm, không có đến mức phải, a, à, hy sinh rất là nhiều chất xám của mình để mà ra được cái sản phẩm như vậy. Ờ, tại vì cái sự mà được nhìn nhận từ những người khác á là đối với mình rất là quan trọng để mà mình có thể có được một cái ý tưởng hay, một cái chất xám đúng nghĩa cho một cái dự án, cho nên đó đó là lý do mà mình cố gắng ra một cái gì tốt nhất có thể đó bạn.
Ừm. Ồ. Đúng rồi mà. Ờ. Ừm, đúng rồi nha. Và thực ra đó cũng chính là những cái mục đích của bạn làm mà, có đúng không? Những cái sản phẩm bạn làm ra thì là phải để cho người khác đánh giá và người ta thấy rằng người ta công nhận cái kết quả của mình, thì mình mới cảm thấy như là có ý nghĩa ở trong cái công việc này chứ, có đúng không nhỉ? Ờ, và khi mình lại lắng nghe câu chuyện của bạn ha và mình cũng đã hiểu ra được cái vấn đề của bạn đang nằm ở đâu rồi này và mình cũng có một vài những cái lời khuyên và có thể mong rằng có thể phá vỡ được cái vòng lặp cầu toàn dẫn đến trì hoãn của bạn ha. Đầu tiên ấy, là mình thấy rằng là bạn nên tách cái phiên bản làm và cái phiên bản sửa ra bạn ạ. Cái sự cầu toàn nha, nó sẽ giết chết cái động lực, bởi vì là bạn đang sửa trong cái lúc mà mình còn chưa làm xong đấy. Mình cần phải có một cái quy ước rất là rõ nha, là 70% đầu tiên mình đã chỉ làm thôi và không sửa. Còn 30% còn lại mình sẽ chỉ sửa, nhưng mà mình sẽ không thêm áp lực bạn nha. Mình cũng nói bản thân rằng ấy, mình đang ở cái chế độ làm nháp thôi. Đó, có nghĩa là, kiểu, bạn nên tách bạch giữa cái việc làm và sửa ra. Có phải là bạn cứ, gọi là, vừa làm xong rồi vừa sửa, xong rồi, kiểu, cái công việc nó cứ, gọi là, nó cứ tiếp diễn như thế mà, có đúng không? Vậy nên là mình mong rằng nha, bạn nên tách bạch nó ra, một phần đầu bạn sẽ chỉ đơn giản là bạn làm thôi, còn phần sau mình mới xem lại mình mới sửa, như thế nó cũng giảm đi cái sự cầu toàn của bạn rất là nhiều đó. Bạn thấy cái cách này có được không nhỉ?
Đúng rồi. Ừm. Ô kê. Ờ! Hợp lý đó. Ừm, đúng rồi. Ừm, cái lời khuyên của bạn cũng rất là hay á nha. Đối vời đó giờ mình cứ nghĩ là, à, cứ làm lược một phát ăn ngay, cứ đi tính đích luôn rồi, à, mình cũng, a, rất là khó khăn trong cái việc là tách bạch như thế nào. Nhưng mà nghe bạn nói thì, ờ, mình phải, ừm, nghĩ là cái việc mà sửa l sai hay là cái việc làm á thì cũng, ờ, không có cần là phải liên kết với nhau thì cũng rất là hay đó chứ. Ờ, mình sẽ áp dụng cái quy tắc, ờ, 30% hay là 70% như bạn nói để mà xem coi là cái tiến trình công việc của mình hay là cái tư duy của mình nó có thay đổi được hông nha bạn? OK đó.
Ồ, và mình tin làm bạn có thể làm được bạn ạ. Và bên cạnh đó nha, có một cách nó cũng khá là ngược đời nữa, nhưng thực ra nó rất là hiệu quả. Đó chính là bạn đặt một cái mục tiêu xấu, nó có chủ đích bạn ạ. Ví dụ nhá, ờ, mình n ví dụ là mình đặt ra là mình l nên bàn làm thử một cái bản thiết kế nó xấu này, nó dở này, là mình làm ra một cái phiên bản là ai cũng sẽ chê đi, hay là kiểu mình sẽ hoàn thành ra một cái bản nháp, à, tệ nhất mình có thể ấy. Thì khi mà bạn đã cho phép mình làm xấu nha, thì bạn mới có thể làm được đó. Thì lúc mà mình cũng cảm thấy rằng là "Ồ! Hóa ra rằng là, kiểu, cái việc, ừm, mình đã có thể làm ra được cái bạn xấu này rồi, vậy nên là mình cũng không bị quá áp lực bởi vì là cái sự cầu toàn đó của mình đâu", và nó sẽ không có thể dẫn bạn đến cái tự trì hoãn, mình phải hoàn hảo thì mình mới bắt tay vào làm việc bạn ạ. Mình mới hoàn thành xong công việc được. Kiểu khi mà bạn đã có được một cái bản nháp xấu trong đầu mình nha, thì mình cảm thấy rằng là mình cũng không cần đến mức phải là quá là 100% như thế. Bạn thấy là bạn thấy cái cách suy nghĩ này có được không nhỉ?
Ừm. Vậy hả? Ồ! Ừm. Wow! Đó giờ mình mới nghe cái này lần đầu luôn nha. Hơi ngược đời chút xíu nhưng mà để mình coi như thế nào. Đúng là khi mà mình chấp nhận ra một cái gì đó xấu hay là mình, ờ, tự đặt cho mình cái giới hạn nào đó thì cũng làm cho mình có một cái sự thay đổi về tư duy, cũng như là mình bắt đầu hành động ngay thôi. Cũng rất là hay để mà mình có thể đổi ngược cái tư duy của mình chút xíu để mà theo cái hướng này của bạn đó bạn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi nha. Và bên cạnh đó ấy, có lẽ là bạn có thể nên thay đổi cái việc là mình nên giảm tiêu chuẩn, chứ không phải là cái tham vọng của mình nha. Ví dụ ấy, là mình sẽ không, gọi là, ờ, bạn sẽ không bỏ qua cái chất lượng mà bạn chỉ đơn giản là chia nó ra theo từng cái giai đoạn thôi. Mình nên hỏi bản thân mình rằng là cái phiên bản đủ dùng cho bước tiếp theo thì sẽ là gì bạn ạ, chứ không phải là cái phiên bản xứng đáng, là phiên bản tốt nhất mình có thể làm được sẽ là gì. Bạn nhớ nha, nó chỉ đơn giản là, kiểu, sẽ là từng cái bước tiến triển, tiến triển, tiến triển một thôi, nhưng mà nó có thể nó đủ dùng và nó rất là OK cho những cái bước tiếp theo để mình có thể từ cái đó mình làm bàn đạp để mình có thể làm một cái, ờ, thiết kế nó sẽ đẹp hơn này. Đó, thì nha, điều đó nó cũng có thể là giúp ích cho mình trong cái việc là bỏ đi cái sự cầu toàn dẫn đến trì hoãn của mình đó.
Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm. Rất là hợp lý đó nha! Thay vì là cái gì mình cũng muốn 10 điểm á thì bạn thấy là, ờ, cái, a, giới hạn cái điểm số mình đặt ra thì nó cũng dễ thở hơn, thì cũng giúp cho mình có thể, a, bớt đi những cái kỳ vọng quá lớn lao, đúng hông? Ví dụ như là cái sản phẩm vừa đủ tốt là được rồi, có thể trình nộp rồi thì 8 điểm thôi cũng là ở mức tốt rồi, chứ hông phải là lúc nào cũng là, ờ, xuất sắc, hay là đúng kỳ vọng, hay là vượt mức như mong đợi thì nó cũng rất là khó. Tại vì đúng là, ờ, thay đổi một số cái giới hạn hông có phải là thay đổi cái tham vọng. Bạn nói cũng rất là đúng để cho mình có thể, ờ, tự chiêm nghiệm lại đó bạn.
Ưm, ừm. Đúng rồi. Hoàn toàn chính xác. Ừm. Ừm, và bên cạnh đó nha, ờ, mình cũng có thể đổi cái động cơ của mình bạn ạ, từ chứng minh bản thân sang là mình cần có sự tiến triển. Cầu toàn nha, thì sẽ thường gắn với cái việc là bạn sẽ luôn phải nghĩ rằng là mình phải làm sao cho xứng đáng mà, có đúng không? Vậy nên bạn có thể thử đổi thành rằng là mình làm để tiến lên, để phát triển, không phải là để chứng minh. Vì bởi vì đương nhiên nha, cái việc mà bạn cứ tiến lên từng bước, từng bước một, nó sẽ hơn rất nhiều so với, kiểu, việc mình bạn đứng yên bởi vì mình sợ sai mà. Đó, vậy nên nha, mình lại thay bằng cái sự tiến triển chứ không phải là để chứng minh bản thân mình hay là như nào nha. Bởi vì là bạn cứ có cảm giác là bạn cần phải chứng minh bản thân dẫn đến là bạn mong muốn là cái việc bạn làm cần phải hoàn hảo, mà hoàn hảo thì lại sợ khi mà bắt đầu lại không hoàn hảo rồi lại không làm mà, có đúng hông? Vậy nên nha, cái việc mình cứ tiến một bước nó sẽ hơn rất là nhiều so với cái việc bạn cứ đừng yên bởi vì cái sự hoàn hảo của mình đó. Bạn thấy có được không nhỉ?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Rất là hay luôn á! Đó giờ mình cứ chứng minh, ừm, với người khác thôi để mà coi mình giỏi giang như thế nào, nhưng mà cũng như bạn nói, nhìn nhận lại cái sự tiến triển của mình trong cái quá trình làm nghề á cũng giúp cho mình có cái sự tự tin hơn nhất định. Mình cảm ơn lời khuyên của bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Đúng luôn này! Ừm, mình tin bạn có thể làm được này. Tạm biệt bạn!